Berlinguer.
Sì, sì, sì, assolutamente. Ma guarda, al di là delle sce ecco, infatti stavo dicendo, al di là delle scelte, Almirante, per quanto uno possa essere d'accordo o no, aveva una testa, una struttura politica che veramente e lo stesso Pannella. Diciamo che in Parlamento sono entrati degli elementi, che avevano veramente la voglia proprio fortissima di cambiamento e sono riusciti. Io penso ai Radicali per esempio, che erano in 3 o in 2, non mi ig insomma, uhm, e e so riusciti a fare delle battaglie storiche. Questo probabilmente in questo momento, uhm, non forse non c'è neanche più tanto la voglia di cambiare, perché è uno status che fa comodo a molti.
Berlinguer. <chuckles> Almirante. Eh-eh. <exhales> Sì. Ba È un parlavi prima dei giovani in interesse della politica. Mhmm, oggi non c'è interesse nella politica, non solo nei giovani, ma anche nei grandi che, mhmm, per la maggior parte e no non lo dico io, lo dicono i dati delle delle percentuali di chi va a votare.
Mh. Sì.
Perché, mhmm, non c'è più rispetto verso il politico. E qui c'è il discorso della satira violenta. Colpa loro de della politica, secondo me. Non c'è più un credo politico. Cioè io voto questa persona perché, mhmm, in un certo senso rispecchia i mi i miei ideali.
Eh, beh! Sì.
Ma se oggi non ci sono ideali, non c'è più partito politico, ma si mira soltanto a guardare alla persona, al personaggio, che può essere Giorgia Meloni, non è che si parla il partito.
No, no, no, è proprio è è è l'elemento umano che <chuckles> e manca. Esatto.
Ma si parla di Giorgia Melo Capito? È l'elemento umano, il singolo il singolo. O S Salvini, il partito di Salvini, no, la Lega Nord per dire, o il partito di Tizio, di Caio. Se non c'è più partito, non c'è credo politico, non uhm, cioè voglio dire ehm, e queste persone non fanno altro che gridare dalla mattina alla sera. Ma gridare cosa? Slogan, perché poi alla fine non sono credi politici, ma slogan. I risultati sono questi.
Mh-mh. Che sia appiattita la politica ed è diventata un fenomeno pubblicitario, perché come hai detto te, lo slogan, eh, funziona con la pubblicità e no co' la politica e insomma. Senti, io ti ringrazio, è stato molto interessante, anche perché sono argomenti difficili da trattare con leggerezza, mhmm. Forse siamo riusciti a farlo e però, insomma, io ti ringrazio, è stato veramente interessante e ti saluto.
È stato un piacere anche per me.